Да, да, вот промежуточные цели, что вот выучил язык- вот и отсечка, да. На более мелком уровне, да, что вот, э, там выуч ну, как бы уже какой-то прогресс есть, э-э, там просто вот я уже начинаю лучше понимать там песни, например, фильмы. И это тоже уже очень классно. Хотя для меня, допустим, как перфекциониста <chuckles> это проблема. Потому что не всегда меня устраивает то, что есть, и я могу обесценивать этот какой-то промежуточный уровень. Вот это вот, э, проблемка, которая у меня есть, да.
Мгм. Ага. <laughs> А-а. Понятно, то есть в принципе ты, а-а, видишь дальнюю цель, и иногда ты не замечаешь того, что ты уже молодец в каких-то та ам маленьких <grunts> вещах?
<tsk> Именно так, да, это моя проблема. Мгм. Да, так так и есть.
Мгм. А как ты вот, э-э, борешься? Может быть, ты просишь там родственников, там близких людей там тебе подбадривать, или как это чтобы вот ш ш з з чтобы держать уровень?
Ну, я стараюсь, э-э, <chuckles> я работал с психологом, он мне объяснил, что я делаю не так. <chuckles> Помог мне как бы вот, э, э, всё-таки ценить свои достижения, э, находить вот тут как бы любить себя в какой-то степени, э, потому что я вот из-за того, что себя обесценивал, я переставал себя вот как бы ценить как как человека, даже как личность в некоторых моментах. То есть это такая серьезная проблема на самом деле была. Ну, вот я к с этим как-то справился, удалось вот решить это всё. М, я думаю, что я щас могу самостоятельно уже вот как бы понимать, э-э, вот как дальше действовать. Я думаю, что это <clears throat> абсолютно точно, да. Но менее амбицион амбициозным я со временем не стал из-за этого.
<laughs> Мгм. Ого. Мгм. Корректировать свои чувства, да? Мгм. <chuckles> Ну, конечно, там я с с список из языков слышала только что. <chuckles> Спасибо тебе большое. Это очень интересно и, м, просто вообще замечательные у тебя цели. Спасибо.
Да, спасибо, был рад поделиться. Пока.
Счастливо.